देखिए अ, जब भी बात प्रकृति की होती है, तो हमारा मन तो जंगलों के बीच में दौड़ने लगता है, पहाड़ों के साथ बात करने लगता है और अ, लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद प्रकृ प्रकृति के बीच में रहते तो बड़ा मज़ा आता। अ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो अ, शायद बचपन से अ, प्रकृति के बीच में रहे हैं और आज के समय में अ, शहरों में रह रहे हैं, तो दोनों में स फ़र्क तो कर पाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज के अ, दौर में अ, बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़े रखने के अ, किस तरह के प्रभावी प्रभावी तरीके हो सकते हैं आपके हिसाब से?
हुँ, हुँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। जी। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे ना कहीं-कहीं डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं और ये समय की माँग है। एक समय हुआ करता था जब हमारे दादाजी, पिताजी पूरी तरीके से एक प्राकृतिक ज़िंदगी जीते थे, यहाँ तक कि वो खुद से खाना उगाते थे और खाते थे। लेकिन ये समय की माँग है, कि इंटरनेट का दौर अ गया है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया आ चुकी है। तो ये समय की माँग है, तो हम इसे पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इसे संतुलित कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों को दोनों की अहमियत को समझना होगा, प्रकृति अ, के साथ जुड़ना ज़रूरी है, और डिजिटल जो दुनिया आ चुकी है, इसके साथ भी तालमेल बिठाने की ज़रूरत भी है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा अ, ब कभी ऐसा हुआ है मान लीजिए अ, ब पहले ऐसा हो होता था ना कि बचपन में, मान लीजिए जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थीं या सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती थीं, सब अपने-अपने मामा के घर या ननिहाल जाते थे, जो शायद गाँव में हुआ करता था। तो सब गाँव में जाते थे और वहाँ के बच्चों के साथ उनका एक अलग-सा तालमेल ब अ, बैठता था। भले ही वहाँ पर अ, ब मतलब अलग-अलग चीज़ें नहीं होती थीं, मतलब बड़े-बड़े मॉल्स नहीं होते थे, लेकिन एक सुकून ज़रूर मिलता था। आपको क्या लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ें आज के समय में बच्चे बहुत ज़्यादा अ, उनके लिए दुर्लभ हो चुकी हैं? उनको मिलना चाहिए, शायद उन्हें मिले भी तो अ, चउ प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव हो सकता है, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल। जी। हाँ ज हुँ, हुँ। क्या बात है! हाँ, देखिए, ये प्राकृतिक ज़िंदगी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत शौक़ से माता-पिता बच्चों के लिए समय निकालते हैं, छुट्टियाँ ढूँढते हैं, ताकि वो ऐसे ही किसी यात्रा पर जा सके, कोई प्राकृतिक जगह पर जा सके, पार्क में समय व्यतीत करना चाहते हैं, पिकनिक में जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं प्रकृति में एक सुख तो है, शांति तो है, और वो अनुभूति है, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया इतनी भाग दौड़ में आ चुकी है, इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है कि अ, कहीं न कहीं जो प्राकृतिक की महत्व है, वो लोग अ, दूर जाते जा रहे हैं। और जो आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, डिजिटल दुनिया है, इस पे अ, ज़्यादा से ज़्यादा वो शामिल होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अलगाव-सा देखा जा रहा है आज के समय में।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हम्म। बिल्कुल अ, अब आपकी बात सही है कि अ, थोड़ा-सा अलगाव दिखाई दे रहा है। अ, शायद ऐसा अगर हो म बार-बार उनको जाने का मौका मिले, तो शायद उनके अ, दिमाग के भी वो नस खुल जाए जहाँ पर उनको लगे कि प्रकृति के साथ अ, जुड़ने में कैसा लगता है। वो महसूस करना, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और मैं सहमत हूँ आपकी इस बातों से। तो अ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अ अ, डिजिटल यंत्रों के साथ बच्चों का जुड़ाव ज़्यादा है। अ, तो शायद बच्चों को अगर हम लोग प्रकृति के बारे में बात करें, तो उनके पास वो डिजिटल यंत्र के द्वारा वो लोग अ, ज़रूर देख तो लेंगे लेकिन अ, सामने रूबरू उस उसके साथ रहना, उसको महसूस करना, वो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा ज़रूरी है? और इसमें जो अ, बच्चों के अभिभावक हैं अ, या उनके शिक्षक हैं या उनके जो अ, ब मतलब अ, क्या क्या कह सकते हैं कि जो इससे शिक्षक व्यवस्था है, ये इन ये सब किस तरह से मायने रखते हैं उनके अंदर ये सारे प्रभाव छोड़ने में?
जी। हुँ। ज़रूर। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। सही कहा। हुँ। अच्छा। बिल्कुल, देखिए, बहुत मायने रखते हैं, और जब हम स्कूली अ, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम सजीव-निर्जीव जब पढ़ते हैं, तो अ, प्रकृति को समझते हैं, या पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो हम इसकी महत्वता को जान पाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब हम वास्तविक तौर पर इसे छूते हैं, इसे स जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि अ, मैं एक गाँव से हूँ, वहाँ हमने खेती किया है, हमने देखा है, पेड़ हमने खुद से लगाया है। तो ये जो भावुकता है, जो भावनाएँ हैं, वो अ, विकसित होती हैं, और तब जाके पर्यावरण से जो एक जुड़ाव, लगाव बनता है, वो काफ़ी दिलचस्प है। तो अगर हो सके तो पर्यावरण अध्ययन के साथ-साथ एक वास्तविक पर्यावरण-जुड़ाव बच्चों में होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे कि ये कितना मायने रखता है। वास्तविक ज़िंदगी के साथ-साथ अ, इंसानी ज़िंदगी को जोड़ा रख जोड़े रखना, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करना ही नहीं, इसकी बैलेंस करने की महत्वता को भी समझ पाएँगे।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात! हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही कहा आपने। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही कहा आपने। बहुत सही कहा कि अ अ, मतलब सिर्फ़ अ अ, पढ़ाई-लिखाई से बात आगे नहीं बढ़ेगी, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना और समझना शायद बहुत ज़्यादा असरदार हो सकती है। तो इसके लिए अ अ, मुझे ये बताइए ना, क्योंकि हम लोग बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एक समय होता ना बच्चों का जो दिमाग होता है, वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है ए मतलब एक उन उनका दौर वही अ, रहता है अगर हम लोग बात करें अ, 15-16 साल या 18 साल तक का। लेकिन अ, इ इस इस उम्र के अंदर अ अ, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ना कि बच्चों के अंदर कि जो समझ है, अगर मान लीजिए जो हम लोग कहते हैं टीनएजर, जिनका उम्र मान लीजिए 13 साल के ऊपर से है, उनकी सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उससे जो छोटे हैं, मान लीजिए जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं, उनके सोचने का तरीका, और उनसे जो छोटे हैं, मतलब एकदम आप पकड़ के चलिए 5 साल तक के बच्चे, इन सबके सोचने के और समझने के तरीके अलग होते हैं। तो प्रकृति ए के साथ जुड़ाव अ, रखने के लिए ऐसे क्या तरीके होते हैं हो सकते हैं इन अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। ज़रूर। सही कहा। जी। हुँ, हुँ। जी, ज़रूर। अच्छा। हुँ। हाँ जी। हाँ, देखिए, मुझे भी लगता है कि आज के देखिए डिजिटल दुनिया में भी अगर बच्चे शुरू उ शुरुआत से ही कुछ सीखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो वहाँ पेड़ ही देखते हैं, या फिर जानवरों को देखते हैं, फल को देखते हैं, तो वो आकर्षित शुरुआत से ही प्रकृति के लिए ही होते हैं। और ज़रूरत है कि हम उन्हें समझाएँ कि ये पेड़ होते हैं, ये ऑक्सिजन हमें देते हैं जो हम श्वास के तौर पे लेते हैं, सभी जीव-जंतु इस पर निर्भर होते हैं, और उसकी महत्वता को समझानी होगी कि इन में भी जान होता है, और जब हम इन्हें काटते हैं तो पर्यावरण का नुकसान होता है। जब ऐसी बातें बच्चों को सिखाई जाएगी, तो 5 साल से ब अ, 15 साल के बच्चों में भी साल तक के युवाओं तक में भी जो अ, भावनाएँ व्यक्त अ, विकसित होती हैं, पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर, वो ज़्यादा गहरा होता है। और इस वजह से आज के अ, आधुनिक जीवन में भी ये जो वास्तविक और प्राकृतिक असर है, इसका जो प्रभाव है, इसकी जो महत्वता है, वो ज़्यादा बेहतर दिशानिर्देश हो पाती है।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बहु बहुत सही कहा आपने मतलब अ, किस तरीके से अ, उनके शिक्षा अ, व्यवस्था में अगर थोड़ी बहुत छोटी-छोटे बदलाव लाए जा सके, तो शायद अ, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अ, असरदार हो सकती हैं। अ अ, लेकिन अ, जैसे देखिए अ, क्योंकि आप खुद गाँव में रहे हैं, आपको अ, वहाँ का अ, मतलब जो अ, प्राकृतिक माहौल है, उससे आप भली-भाँति परिचित हैं, और इस वजह से आप शायद बहुत अ, उम्दे तरीके से उन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, आज के शहरी अ, हम लोग कल्चर की बात करें या गाँव की। तो अ अब क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं अ अ, बच्चों के साथ भी अ, ये अ, एहसास दिलाने के लिए कोई ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए, जो शायद स्कूल कर सके या अभिभावक कर सके उनके लिए अ, जो उनके अ, लिए अ, इस परिवार के सा ब सॉरी ई प्रकृति के साथ बात करूँ तो, वो जुड़ाव अ, महसूस करने में उनके लिए सहूलियत हो? कोई ऐसे ट्रिक या कोई ऐसे एक्टिविटीज़ जो आप सुझाएँगे, आपको लगता सही होना चाहिए?
हाँ जी। ज़रूर। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रकृति से जोड़े रखने के लिए स्कूल भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ करा सकते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे कराते भी हैं। छोटे-बच्चों को कीचड़ में खेलने का मौका देते हैं, वो गार्डन अ, जो लगा हुआ होता है, उसे टीम में बाँटकर, गार्डन को मेंटेनेंस करने का, एक नया रूप देने का अवसर देते हैं, प्रतियोगिता के तौर पे भी रखते हैं। तो ऐसे जो प्राकृतिक तौर पे जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं, इससे बच्चों की मानसिकता ज़्यादा खुला और ज़्यादा बड़ा बनता है। तो ऐ स्कूल तो ऐ ये कर सकते हैं, अभिभावक भी अपने स्तर पे सिखा सकते हैं, जब वो पिकनिक पर ले जाते हैं, जब वो चिड़ियाघर में घूमने ले जाते हैं बच ले ले जाते हैं बच्चों को, या पार्क में ले जाते हैं, तो वहाँ वास्तविक ज्ञान, जानकारी देकर बच्चों को ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है! जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात! बहुत सही कहा आपने। बहुत अ, मतलब सही तरीका आपने बताया कि शायद ये सारी चीज़ें अ अ, बच्चों को अ, प्रकृति के साथ जोड़ने का एक गहरा और असरदार तरीका हो सकता है। लेकिन एक ये अभी हम लोग अ, क्योंकि बात भी कर रहे हैं, एक डिजिटल युग की जहाँ पर बच्चे अ, डिजिटली हर एक चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं और अ, उनके लिए ना चीज़ें अ, डिजिटल से हटकर जब भी अ अ, प्राकृ प्रकृति की तरफ आता है, तो शायद उनके लिए भी थोड़ा-सा अ, मुश्किल हो सकता है, मतलब चीज़ों के साथ तालमेल बैठाना। ये काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब स मान सकते हैं कि सामान्य है। अ, लेकिन अ, मुझे ये बताइए कि अ, मान लीजिए कि ऊँ, क्योंकि बच्चों का हम लोग अभी प्रकृति के साथ जुड़ाव की बात कर रहे हैं, अगर प्रकृति के साथ जुड़ाव अ, रहने से, बच्चों की अ अ, मतलब शारीरिक गतिविधि अ, मानसिक गतिविधि उम, या उनके अ, पूरे जीवनशैली में क्या असर पड़ सकता है, आपका अ, दृष्टिकोण इसमें क्या है?
हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल क्या बात! हुँ, हुँ। हुँ। जी। ये तो देखिए वैज्ञानिक ने भी तय कर लिया है, और बहुत सारे अ, जाँच-पड़ताल के बाद सामने आया है कि बच्चे जब धूल में खेलते हैं, जब वो धूप में रहते हैं, तो इस तरह की प्राकृतिक अनुकूल में, जो वातावरण में जब वो परवरिश उनकी होती है, तो उनकी जो इम्यूनिटी है, वो ज़्यादा बेहतर बन पाती है। तो आज भी आप देखेंगे, बड़े-बड़े घरों में भी बच्चों को उम, मिट्टी में खेलने का अवसर मिलता है, और गाँव में तो यूँ ही बच्चे अ, पलते ही ऐसे ही है कि वो मिट्टी में खेलें और प्रकृति के साथ जुड़े। जो प्राकृतिक हवा होता है, एसी कमरे में नहीं, बल्कि प्राकृतिक खिड़की से जो हवा आती है या खुले में जो हवा मिलती है, और सूर्य का प्रकाश जो होता है, उसे विटामिन डी मिलती है, तो काफ़ी ऊर्जा महसूस होती है बच्चों की ज़िंदगी में, एक ऊर्जा लेकर आती है। तो इस तरह के प्रकृति से जो हमारा अ, विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर हो पाता है। हाँ जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। क्या बात! बहुत सही। बिल्कुल, बिल्कुल।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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपने आपने अ, माने काफ़ी अ, सही बात कही है। अगर मान लीजिए धूल में खेलने का मौका मिले अ, और बच्चों को और मतलब ऐसा हो ना कि मतलब माँ-बाप कुछ बोले ना, और बोले कि, "हाँ, ठीक है बच्चों, खेलो।" और उसमें जो मज़ा है, ठीक है, भले ही आपको उसके बाद जो भी झेलना पड़े वो तो अलग बात है, लेकिन उस समय आपका जो मन रहता है उस अ, मतलब खेल के दौरान, और आप जो ग धूल-मिट्टी में कहीं पर भी गिर जाओ, लेकिन अ, वो तो वो होता है ना एकदम प्रकृति के साथ जीवन का आनंद लेना, कि मैं मैं ये बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और देखिए बात करते-करते भी मुझे अ, ल ब एक दिमाग में एक और सवाल आ गया। देखिए सवा सवाल आपसे अ, दूसरा ये रहेगा मेरा कि अ, क्यों अ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई हैं, हम लोग बात तो ग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दुर्लभ हो गई हैं। लेकिन एक कहीं न कहीं ये जो अ अ, जो डिजिटल अ, चीज़ों के साथ बच्चों का जुड़ाव है, क्या आपको लगता है ये कहीं न कहीं प्रकृति से अ, बच्चों को जोड़ने के लिए एक म हम लोग कह सकते हैं, बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है? मतलब अगर मान लीजिए कि डिजिटल यंत्र ना होते, तो शायद बच्चे सोचते भी कि, "मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, चलो मैदान में जाते हैं, खेलते हैं, कुछ और करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं।" लेकिन अगर डिजिटल यंत्र आने के साथ-साथ ऐसा हो गया कि उनका जुड़ाव एक तरफ हो गया, और ये कहीं न कहीं उनके जीवन में एक अ, ब बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जो उन्हें शायद बाहरी दुनिया के साथ या प्रकृति के साथ जोड़ने में अ, मतलब एक ए जोड़ने से एक रुकावट-सी पैदा कर रही है। तो इ इसको किस तरह से आप देखते हैं, और अ आप क्या सलाह देंगे इ इस चीज़ को मतलब थोड़ा-सा दूर करने के लिए, बीच की इस दीवार को?
हाँ, हाँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अह, जी। ज़रूर। हुँ, हुँ। हाँ। जी। सही कहा। हुँ। सही कहा। बिल्कुल। हाँ। जी, ज़रूर। देखिए, आज समय की माँग है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो एक पुरानी दुनिया थी जो पीछे छूट गई है। आज आधुनिक दुनिया है जो हम व्यस्त दुनिया मान सकते हैं, डिजिटल दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, एआइ दुनिया। लेकिन इस पर भी, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे शहरों में पार्किंग में खेल रहे होते हैं, और बहुत बच्चे तो अब पार्किंग ही पार्किंग भी नहीं, फ़ोन की दुनिया में ही सीमित हो गए हैं, विडिओ गेम्स खेलते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो परवरिश होती है वो प्रकृति से थोड़ी कट जाती है, और उनकी जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो थोड़ी कम रह जाती है। तो उसे खुलकर पार्क में खेलने का अवसर मिले, सरकार को भी अ, मुहैया कराना चाहिए कि हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा अ, वो खेलने के मैदान बनाए जाएँ, वो जो क्रिकेट खेलने की एक अ, पहले के समय हुआ करता था, वो आज भी अ, हो सकती है। और गाँव के बच्चों अ, बच्चों की ज़िंदगी तो अब भी खेलों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो बच्चों को इस तरह के अगर अवसर मिल जाएँ, अभिभावक भी उन्हें खेलने पर मजबूर करें, भेजें बाहर, तो ज़्यादा प्रकृति से जुड़ पाएँगे और डिजिटल दुनिया से वो थोड़े दूरी बना पाएँगे। जी।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।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
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। हुँ। बिल्कुल, देखिए अ, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें प्रकृति से संबंधित जो ज्ञान है, जो वास्तविक गतिविधियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी मुह अ, सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, नगर निगम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाए जाएँ और खेल के मैदान बनाए जाएँ, प्रकृति की अहमियत को ज़्यादा सिखाया जाए, समझाया जाए, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के माध्यम से या फिर कैंपेन के माध्यम से स्कूलों में अ, इसकी जो जानकारी है, अवेयरनेस है, वो बढ़ाई जाए। अभिभावक भी शामिल होकर बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो प्रकृति से ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। तो आने वाले पीढ़ी कितनी भी आगे बढ़ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की दुनिया में भी वो प्रकृति की अहमियत को समझते हुए, अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर कर सकें।
हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात, क्या बात! बहुत अ, सही आपने कहा और काफ़ी अच्छी सलाह भी दी है। आशा रखता हूँ, कोई भी हमें जो सुने अ, तो वो इन विचारों पर थोड़ा-सा अ, है ना, सोच अ, करे और अपने सिद्धांतों में अगर बदलाव ला सके तो ज़रूर लाएँ अ, ये सबके लिए अच्छा ही साबित होगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे जिस तरह से मैंने सवाल किए और आपने जिस तरह से जवाब दिए अ, तो मुझे ए मतलब बातचीत करते हुए भी बड़ा मज़ा आया। अ, आशा रखते हैं अगर हम लोग दोबारा मिलें अ, तो ऐसी किसी अ, अच्छे और नए विषय पर हमारी बातचीत हो। अ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। ज़रूर। हाँ, हाँ। हुँ, धन्यवाद। जी। जी, आपने भी बहुत अच्छे प्रश्न किए, मुझे जवाब देते हुए काफ़ी प्रसन्नता हुई। उम्मीद है हम फिर से जुड़ेंगे, तो काफ़ी दिलचस्प बातचीत होगी। फ़िलहाल के लिए, जी, धन्यवाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद।